Eee, ya o kadar böyle iç içe geçen, o kadar, ııı, eş zamanlı ilerleyen bir kavram ki yani dil geliştikçe senin de hatta böyle dünyan da gelişiyor. Iıı, ama bir işte biraz böyle şiveye, ııı, önem veriyorsan, eee, çok daha böyle yerel tatlardan, lezzetlerden hoşlanıyor olsan gerek. Memleketlini seviyorsundur muhtemelen. <laughs> Böyle bir daha bölge hissiyeti hissiyatı ağır basıyor diye düşünüyorum.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Muhtemelen. Zaten insanlar tanıştığında ilk olarak isimden sonra hemen nereli olduklarını soruyorlarmış birbirlerine. Bu tam olarak niçin önemli?
Tabii, tabii aynen öyle. Yani Türkiye'de de bu var. Ben yurt dışında da bunu, ııı, şey gözlemledim çoğu zaman. Ya neden? Çünkü yani, ımm, böyle güvenlik sebebiyle olabilir. Yani ç çünkü böyle insan, ııı, şey yapıyor, yani kendi ailesini, kendinden olanı daha çok önceliklendiriyor. Yani bu bizim bir, eee, evrimsel, ııı, şeyimiz, özelliğimiz bence. Eee, ya çünkü yabancı tehdidi var sürekli ve işte hani ne kadar küçülürsek o kadar iyi. Hani koruma alanı hakimiyeti açısından daha kolay olabiliyor herhâlde. Eee, bir de işte, eee, kendinden yola çıktı ya çıkarak algıladığı için, ııı, dü insan dünyayı, hayatı, eee, o yüzden kendiyle benzerlik kurabileceği insanlarla işte, ııı, daha böyle özdeşleşlik yaratıyor yani bence. Onunla da alakası var. Hı hı.
Hı hı. Tamam. Hıı, mantıklı. Evet. Anladım. Hı hı. Evet aslında doğru söylüyorsun. Yani insanlar zaten bilinmeyen şeyleri ya da bir bilinmezlikle karşılaştıklarında bir korku tepkisi gösteriyorlar. E, ister istemez, ııı, karşılarındaki insanı tanıyıp bilmedikleri için o insanın güvenilir olup olmayacağını anlayacak ilk, eee, veri muhtemelen aynı dili konuşmak oluyor ama aynı
Tabii tabii. Hı hı. Aynen öyle. Aynı dili konuşuyor olmak, anlamak ve dolayısıyla hani hemen böyle çözebilmek ortada bir mevzu varsa. Değil mi? Hı hı.
Aynı evet, evet dediğin gibi haklısın gerçekten ama burada 2'nci bir aşama 2'nci bir perde de açılıyor. Orada, eee, insanlar o dili nasıl konuştuklarına da bakıyorlar belli ki. Çünkü dil birden fazla katmana sahip. Yani iş, iii, mesela Türkçe konuşuyorsun, işte konuştuğun Türkçe ayrı, ailenle konuştuğun ayrı, sosyal hayat da belki ayrı. Eee sence bu, ııı, dilin bu katmanları iletişimi kötü mü etkiliyor, zorlaştırıyor mu yoksa aslında çeşitlilik mi katıyor?
Evet. Tabii, tabii. Hı hı. Hıı. Hı hı. Ayrı. Hıı. Hı hı. Evet.

Imm, gerçek derken farklı dillerin ve şivelerin konuşulduğu bir coğrafya olduğu gerçeği mi? Hı hı.
Farklı dillerin Hayır hayır. Yani diyelim ki Doğu Anadolu'ya gittin, Güneydoğu Anadolu'ya gittin, belki Ege'ye gittin ve orada f Türkçe'nin farklı ağızları var ve onlar onu konuşurken bazen ya garip geldi, değişik geldi sana ve oraya ait hissetmediğini hissettin mi? Orası kendi ülken olsa bile.
Evet. Evet, evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Imm, ıh, yoo, çünkü, yani, neden biliyor musun? Aslında bu tarz, böyle, eee, eee, stereotip dediğimiz karakterler, işte, ımm, mizahın, ne bileyim, kabarelerin, eee, şiirlerin çok konusu olduğu için ve ben de çocukluğumdan beri bunlara maruz kaldığım için a tam aksine bir tanıdıklık hissediyorum yani. Aslında bu da sanatın gücü, yani, bir şekilde. Çünkü televizyon evlerimize, hani, işte, çok ufak yaştan beri giriyor. Bir şekilde oradaki, ııı, izlediğimiz o tiyatrolarda, kabarelerde zaten bu insanları görüyoruz, yani, böyle, yurdumuzdan. O yüzden, eee, bir tanıdıklık s hissi veriyor aslında tam.
Hı hı. Ha. Aslında doğru. Hı hı. Yani bu Bu eskiden biraz daha mümkündü sanki ama artık bir şeylerin çok fazla yaygınlaşması ile birlikte dilin standartlaşması yahut İstanbul Türkçesinin Türkiye geneline ağır basması hem medya aracılığıyla hem de işte televizyon aracılığıyla muhtemelen. Eee, sen bu durumu birazcık, emm, fakirleşme olarak mı görüyorsun? Çünkü yeni nesiller artık İstanbul Türkçesini daha baskın kullanıyorlar farklı bölgelerde olsalar da.
Hı hı. Doğru. Emm. Hı hı. Evet, evet. E, evet, tabii çoğu dil kayboluyor mesela yani. Iıı, ya da, işte, bu, ııı, dediğin gibi ağızlar, şiveler daha böyle düzgün, ııı, dillere kayıyor. Düzgün Türkçe ya da başka dillerde de aynı şekilde. Eee, e, tabii bu bir kayıp kesinlikle. Yani az önce de bahsettiğimiz gibi. Dedik ya, hani, "dil" dedik, "dünya" dedik, "kültür" dedik. Eee, o bu kültürün de yok olması anlamına geliyor. Aynen öyle.
Evet. Hı hı. Tabii. Yani senin mesela hiç <chuckles> başka bir şiveyi, Türkçe'nin başka bir şivesini öğrenme deneyimin oldu mu? Hiç denedin ya da merak duydun mu buna?
Ha ha. <chuckles> A, ben çok denerim ya. Ben çok denerim, çok uygularım. Hatta böyle konuşmaya çalışırım o insanlarla bizzat gidip yani. Onlar da, böyle, eee, cid ciddiye almazlar beni falan. Öyle konuşma biter yani. <chuckles> Evet. Çok gülerler aynen yani. Çünkü "mış gibi" var ya orada. <chuckles> O çok belli oluyor yani. Hı hı. Aynen.
<chuckles> Seni ciddiye almazlar. Güldüler mi sana hiç? He he. <chuckles> Yani, şu an ben de yapmamak için kendimi zor tutuyorum sana karşı. Imm <chuckles> Boş ver. Ama peki bazen bazı bölgeye gidip de ya da bazı ba yurt dışına çıktığında tam tersi, eee, özellikle o İstanbul Türkçeni dışarıya çıkardığın, bunu bile bile yaptığın bir anın ya da anın var mı?
Ben de zor tutuyorum kendimi. <chuckles> Hı hı.